لأ، فيهم الصراحة بي بيشارك في الترندات دي، و وساعات بيزقني كده، اللي هو يبعت لي مثلًا إيه؟ يروح باعتها لي على الخاص. يقعد يقول لي طب بُص، طب مش عارف إيه؟ الكلام ده، ده اللي بيغرني الصراحة اللي هو أنا عايز أجرّب أو أعمل، طب إيه المشكلة يعني؟ طب ما هو مثلًا، آآ في نفس المجال بتاعي أو، أو هو ممكن يكون خبرة أكتر، أو في الشغل أو الكلام ده. <tsk> و وحاسس إن هي ترفيهية أكتر، مش حاجة يعني م أزمة أو الكلام ده، فده ممكن أجرّبها، لكن حد مثلًا تاني أو الshow أو الكلام دَوَّة في الtiktok والحاجات دي بالنسبة لي لأ، مش أ مش أي حاجة باج مش أي حاجة باحس إن هي الحاجة اللي أنا بانشرها، أو الناس بتشوفها هاتحاسب عليها في وقتها وبعد كده. يعني مش مجرد إن هي حاجة وخلاص بانشرها وخلاص وهتعدي. لأ بالعكس. هَاتحاسب عليها.
امم. امم، امم. امم. أيوه. آه. آه، آه. امم، امم. يعني بتأثر فيك، بتأثر فيك وبتحس إن أنتً بالtrend اللي أنتَ شاركت فيه ده مثلًا، آآ كأنَّك سَوَّقت لحاجة مثلًا مش من الر كويس إنَّك تسَوَّق ليها، بس طب هل أيوه فهمتك، امم. أيوه.
بالضبط، الله ينور عليك. حتّة الحتّة دي مهمة جدًا، حتّة اللي أنتَ تسوّق لحاجة بمجرد إن أنتَ شاركت فيها في الtrend مثلًا، عاملة كده زي حتّة المقاطعة مثلًا. حاجات المقاطعة لو أنتَ الناس كانت بتقاطع، أنتَ قاطعت معاهم، ما بقيتش تشتري الحاجة دي، فأنتَ خلاص شاركت معاهم، و و أهدَمت الفكرة دي، حاجات تانية بقى
امم، امم. امم، امم. و سَوَّقت للفكرة آه، سَوَّقت للفكرة، اللي هي فكرة المقاطعة نفسها، فسَوَّقت ليها.
حاجا أيوة سوَّقت للفكرة، بس هَدمت ال المبيعات، يعني هدمت ال الحاجة نفسها، فاهم؟ هدَمت الشركة نفسها، أو هَدَمت الحاجة، فاهمني؟ بس، لأني لأنك بس ده بالنسبة لي، الح برضو بحتّة ال التِرِندات والحاجات دي، لمّا بتيجي تعملها أنتَ بتسَوَّق ليها برضو، بتسوق للأغنية المعينة بتصوّر للح بتسوَّق للحركة المعينة، بتشهِر اللي عملها أساسًا <tsk> أنتَ لأ ب مش ع لأ، كل حاجة بتتحاسب عليها الصراحة، أنا شايف بالنسبة لي كده يعني.
أيوه، أيوه، أيوه سو امم، امم، امم امم. امم. أيوه فاهمك.